โอเคครับ เออ ผมมอง เออ ตัวเอไอเนี่ย มันเข้ามามีบทบาทแบบเร็วมากขึ้น แบบไวมาก ๆ เลย ผม อ่า ถ้าเป็นตัวที่ เอ่อ เห็นได้ชัดสำหรับผมก่อนแล้วกันนะครับ อย่าง อย่างเมื่อก่อนน่ะครับ อ่า เวลาเราใช้ไอ้เครื่องมือค้นหาเนาะ เราใช้ จะใช้พวกเซิร์ช engine อย่างเช่น พวกกูเกิลเนาะ หรือถ้าเป็นยุคเก่า ๆ เลย ใช่ ยุคเก่า ๆ เหมือนจะเป็นพวก อ่า มี Yahoo! มี Bing มีกูเกิลนะ ครับ อ่า ปัจจุบันนะครับผม อ่า การที่เรา ถ้าเกิดเราใช้พวก ChatGPT หรือว่าตัวช่วยในส่วนเอไอต่าง ๆ บางทีมันหาข้อมูลได้ค่อนข้างลึก แล้วก็มีแบบว่า เอ่อ เร็วกว่า แบบในส่วนของเครื่องมือค้นหาเซิร์ช engine แบบเก่า ๆ เยอะมากเลยนะครับผม ครับ อา ผมลองใช้ในสถานการณ์สมมุติว่าการไป ไป อ่า ในการทำงานก็ได้ สมมุติอยากจะหาข้อมูลที่แบบว่า อ่า ข้อมูลธุรกิจต่าง ๆ นะครับนะ ถ้าเกิดเรา เราใช้แบบกูเกิลอย่างเงี้ยครับผม กว่าที่เราจะได้ข้อมูลแต่ละส่วนได้อะ บางทีเราต้องแบบเซิร์ชทีหนึ่ง อ่า ใช่ ไปค้นหาส่วนหนึ่ง เซิร์ชทีหนึ่ง ค้นหาส่วนหนึ่ง ซึ่งบางที อ่า ไม่รู้ว่าจะเจอข้อมูลหรือเปล่าเนาะครับเนาะ แล้วก็ แต่ในส่วนของการใช้เอไอเนี่ย ครับ ใช่ ๆ ครับ
พอจะอธิบายได้ไหม? ค่ะ ๆ ค่ะ เออ ใช่ค่ะ ค่ะ ๆ อืม อ้อ ใช่ เป็นหลักเลย ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ กูเกิล Yahoo! อา ใช่ค่ะ ใช่ ๆ อืม อา อืม ค่ะ อา ค่ะ ๆ อืม ค่ะ ๆ ค่ะ ค่ะ ใช้เวลา <chuckles> ค่ะ ๆ อา อ๋อ ค่ะ เหมือนใช้เวลาด้วย ใช่ไหมคะ? แล้วก็ข้อมูลอาจจะไม่ได้ในเชิงที่เราต้องการอย่างงี้ใช่ไหมคะ? อาจจะยังไม่ลึกเกิน ไม่ลึกตามที่เราอยากได้ อา
ยังไม่ลึก ใช่ บางอัน บางอัน บางอันอาจจะหาไม่ได้เนาะ กูเกิลอาจจะเซิร์ชแล้ว ไม่ ไม่มี เอ่อ ข้อมูลตัวนี้ไม่พบ แต่พอมันเป็นเอไออะครับผม มัน มันสามารถดึงข้อมูลแบบลึก ๆ มาให้เราได้หมดเลยนะครับ อ่า อันนี้ อันนี้ ครับผม ครับ ก็คือแบบว่าค่อนข้าง เอ่อ ประหยัดเวลา แล้วก็ เอ่อ ตัวเอไอเนี่ย เขาพัฒนาตลอดเวลา แล้วก็พัฒนาแบบไวมากเนาะครับเนาะ อันเนี้ย อันเนี้ย
อืม ค่ะ อืม ค่ะ ประสิทธิภาพดีกว่าเยอะเลย <chuckles> ค่ะ ประหยัดเวลา ค่ะ อา ใช่ค่ะ ไวมาก แล้วก็ตลอดเวลาด้วย ใช่ค่ะ อา
ใช่ ๆ อันเนี้ยเป็นในส่วนของเบื้องต้นเลยของตัว ของตัวเอไอที่ผมมองว่า อย่างเช่น การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ใน ในโลกอินเทอร์เน็ตเนาะครับเนาะ ครับ
อืม ค่ะ ค่ะ ๆ ๆ แล้วทีนี้เนี่ย ในมุมมองของคุณเนี่ยนะคะ คุณคิดว่าตัวเอไอเนี่ย
ครับ